Слушай, это катастрофа. Это <chuckles> это просто какой-то кошмар. Уже, э, и я уже, м, н не знаю, что делать. У меня, м, дёргается уже правый глаз, и мне кажется, скоро начнёт левый глаз дёргаться. М меня очень беспокоит моё постоянное, эм, это даже не желание. Желание же- это что-то, когда ты постоянно думаешь об этом, можешь контролировать, м, э, э, импульсы импульсы. Я импульсивно делаю покупки. И это, конечно, катастрофа. Мне кажется, м мы уже скоро банкротами станем, э, что, н н ну, деньги улетают, вот, просто налево и направо.
Что случилось? <laughs> Да. Мгм. Да. Слушай, а, да, конечно, это такая ситуация, которая очень многие сталкиваются с такой с такой проблемой, если это можно назвать проблемой. Я, конечно, понимаю тебя, потому что деньги-то не быстро зарабатываются, э, и, скорее всего, очень, знаешь, тщательно работаешь, тяжело зарабатывается, а потом как смотришь: быстренько, эти деньги очень быстро уходят. Я, конечно, понимаю, что это стрессовая очень ситуация. А, можно тебя спросить, например, как, э, часто у тебя бывают такие покупки?
О да. Вот я заметила, м, э, что у меня, э, э, так скажем, 2 причины основные, когда, а, я вот всякую ерунду люблю покупать. Ну, э, пусть даже это не ерунда, но это вот сейчас мне не нужно. Например, там, пуховик летом покупать или, там, я не знаю, р подарки на Рождество в марте, на следующий год, м, потому что скидки хорошие. Ну, а потом я про них очень даже хорошо забываю, что я их уже купила и покупаю по второму разу в декабре. Поэтому так себе идейка. Ну, м, м, да. Ну, м, эм, но больше всего, что я замечаю, что я начинаю компенсировать свои какие-то, м, стрессовые ситуации. Вот, э, ас м, особенно когда я замечаю, я поссорюсь с мужем, вот, и он меня не понимает. Это не из-за не из-за покупок. Может быть, абсолютно какой-то любой, эм, повод. И из-за того, что наша ссора вот так вот затягивается, у меня вот я очень злюсь, м, или переживаю. Я не знаю, вроде бы уже так долго вместе живём, должна
Мгм. А, понятно. Мгм. Понятно. Мгм.
как-то как-то как-то понимать, что, ну, скоро, с ск скоро закончится. И, но вот это состояние вот такой вот лёгкой д дрожи, вот такой вот мандраж. Я сразу залезаю куда-нибудь там на интернет-сайтик, на свои любимые бренды, там, куда-нибудь в "Зару" или в "Эйч энд эм" могу в на "Амазон" залезть, и начинается всякая ерундо-покупательство. Вот, в общем, и как это вот мне остановить? Я бы очень хотела твоего совета спросить.
Мгм. Мгм. Обязательно. Э, знаешь, вот я тебя щас слушаю, конечно, это серьёзно, конечно, я понимаю тебя, потому что, а, всё равно, это всё равно у тебя получается на ментальном уровне тоже на тебя очень действует. И вот это не просто имп импульсивное какое-то, э, с с одной стороны, у тебя, в принципе, есть планы, я вот это понимаю и слышу. Потому что, конечно, покупать подарки не в сезоне лучше, потому что, а, там появляются большие скидки, и, конечно, использовать такое возможно, что тоже немаловажно, но я думаю, мы с этим с тобой справимся. У меня есть пару, э, тебе вот именно каких-то планов, которые ты можешь попробовать или, по крайней мере, обдумать, и мы с тобой можем что-то решить. И то же самое я считаю, когда вот, э, ты сказала, что у тебя есть какой-то конфликт с супругом и тебе хочется просто, знаешь, э, идти и, э, делать какие-то покупки. Но самое главное, когда мы покупаем вещи или когда ты покупае покупаешь вещи, это даёт тебе возможность почувствовать себя хорошо. Как, э, к как как как бы, знаешь, дофаминовый эффект такой. И когда, скорее всего, у тебя идёт конфликт с твоим супругом, э, вот этого дофаминового эффекта, чтобы ты чувствовала себя хорошо, не хватает. И, э, соответственно, может быть, у теб у тебя идёт вот такой, знаешь, э, запуск. А, вот искать, вот, дофаминового эффекта, чтобы с ты чувствовала себя ч нужной или, э, хорошо, и идёт через, вот, покупки, потому что покупки- это всё-таки какая-то привычка. Вот.
Да. Обязательно. Да. Да, самое главное, что когда я вот, эм, наликаюсь пон н в общем, заплачу, э, полу и, э, да я даже ещё не получила же эти товары, но у меня такое облегчение. То есть как будто бы, вот как будто бы я куда-то вот, эм, выплеснула, вот какие-то желания свои, э, э, реализовала, но это же странно. Я же даже не получила эту вещь ещё, я её не потрогала, да и она мне особо не нужна. И это меня очень, вот, смущает. Как-то не Да, конечно.
Мгм. Да-да-да. Да. Переживаешь ты из-за этого, да? Да, да. Да, ты знаешь, на мозговом уровне, в принципе, то, что с тобой происходит, это это нормально, то есть это про происходит с очень многими людьми. Но давай я тебя спрошу: "Вот какие вещи ты обычно покупаешь импульсивно?"
Мгм, это может быть всё что угодно. Если, например, это какой-нибудь там "Амазон" это может быть и там туалетная бумага, и полотенца бумажные, а тут я увижу какие-то колготочки для дочки, какое-то красивое платье, а тут вдруг какая-то игрушка интересная, которая вот: "Ой, я с ней буду заниматься, развивашки". А там увижу какое-то себе украшение. То есть какой-то, <tsk> э, принадлежности, вот, к конкретному товару у меня нет. То есть у меня складывается впечатление, что вот из-за этой нервозности моей м мне важно просто вот саму покупку сделать.
Мгм. Интересно. Мгм.
Поэтому я немножечко из-за этого беспокоюсь, то, что м м я могла бы, э, скажем так, себя как-то, м, оправдать, если бы это я делала м м м, а покупки для себя. Там какие-то, говорю: украшения, платья, сумочки, вот да, поссорилась, пошла, а удовлетворила, э, свои страдания, так скажем. Но тут абсолютно разные какие-то вещи.
Мгм мгм. Понятно, да. А, знаешь, вот ты сказала, что обычно у тебя именно вот вздор или какой-то, например, если, ам, по по по поругались с, супругом, вот это вызывает желание купить. А вызывает ли у тебя ещё желание купить что-то, если ты сидишь в соцсетях или рассматриваешь какой-то какого-то инфлюэнсера? Бывает тоже такое?
Да. Такое бывает, конечно, но очень редко. Или ты имеешь в виду, если я поругалась с ним и я, э, покупаю какие-то вещи от инфлюэнсера?
М-да! Если, э, и в любом смысле, вот, например, бывает, что люди сидят на "Инстаграмме" или, там, скажем, на "Ютубе", и эти инфлюенсеры, они, например, рекламируют разную продукцию: одежду, а, может быть, знаешь, что-то по уборке по дому или те же самые аппликации для детей.
Мгм. Э, конечно, такие у меня случаи бывали, но ты знаешь, я не замечала, чтобы вот именно от, м, <smacks lips> предложения от людей как-то меня, вот, провоцировали именно на импульсы такие. Там я как-то стараюсь отложить это, в закладочки положить, подожду, посмотрю, м, если через недельку захочу, то есть останется это желание, то я возьму и действительно там куплю. Но вот м, вот именно в этот момент как-то больше у меня под раздачу идут, прям, вот магазины, онлайн-магазины.
Мгм. Да. М. Понятно. Ага, понятно. Ну, щас уже более или менее мне понятно, и я, конечно, могу переходить уже к моим советам тебе. Вот, э
М, я с удовольствием послушаю, давай.
Да. Я вот думаю, вот, э, ты, ты ещё 1 вещь заметила очень хорошо. Ну, то, что, например, есть у тебя всё-таки привычка на то, что когда ты смотришь, э, в соцсетях какую-то информацию или какую-то рекламу, ты э, е у тебя есть такая привычка, а, у убирать к к какую-то там, какой-то там продукт, э, на закладки и об этом подумать. Вот самый хороший выход из этой ситуации: я бы, конечно, посоветовала бы именно, когда ты хочешь что-то купить или хочешь импульсивно, а, что-то, э, приобрести, вот из имен именно, э, сделать вот именно такой метод, когда ты, даже если очень это сильно хочешь купить, всё-таки положи себе в в, э, ящичек и, не покупай сразу. Просто подожди пару часов, дай себе просто возможность подумать, на самом де ли это нужно купить, в деле надо ку то есть, на самом ли деле надо это щас покупать. Пото потому что, знаешь, за пару вот этих часов, может быть, всё-таки, э, вы с супругом помиритесь, то есть увидит ли, увидишь его во второй раз, ещё раз, может быть, переговоришь, и вот это желание что-то быстро и импульсивно купить может у тебя отпадёт. И, э, например, скажем, насчёт, э, подарков для праздников. Я всё-таки считаю, что когда ты покупаешь, э, подарки не в сезон, это всё равно хорошая идея. Но что можешь ты сделать здесь? Если сможешь, ты можешь сделать 1 маленькую тетрадку только для подарков, чтобы ты туда записывала, что ты купила и, может быть, даже примерно для кого. Когда ты записываешь и когда уже есть время, уже приходит время дарить эти подарки, по крайней мере, во-первых, у тебя будет каталог тех вещей, которые у тебя есть, и ты можешь потихонечку их распределить. Это тоже, я думаю, а, хорошая идея. А, в, а в, э, а в третьем, смотри, у тебя есть явные триггеры. И получается, в этом случае у тя триггер, скорее всего, всё-таки ссора с супругом, не так ли?
Так. Ага. Ага. Так так. Интересненький. Да, да. Мгм.
Да. И в этом в этом случае я могу тебе посоветовать, знаешь, об этом, в принципе, поговорить с супругом. То есть, э, не уходить от конфликта и попытаться его решить до того, как, э, ты пойдёшь импульсивно что-то покупать. И
Слушай, я об этом даже не подумала. <chuckles> Можно же, по идее, причину как-то исправить, правда? Не бороться со следствием? Хм, интересно.
Да, поговорить с супругом и посмотреть, может быть, всё-таки тебе не придётся ничего после этого покупать, потому что тут процесс помириться с супругом тоже будет давать тебе такой же дофаминовый эффект, ежели покупать что-то на интернете. Подумай об этом.
Я с этим абсолютно согласна, действительно. Если мне кажется, если я помирюсь, то мне уже н ничего-то и не нужно будет. А что же там заполнять, если дыры-то нет? Поэтому это, мне кажется, замечательный совет.
Да, да, на самом деле. Или же, знаешь, можешь ещё пойти прогуляться. Вот про поругались, не получается сразу помириться. Можно, может быть, знаешь, пойти прогуляться, выйти на свежий воздух или попить чаю. Вот попытайся не заходить на интернет и как-то, знаешь, вот передержаться, вот, через вот эту паузу, через вот это время и посмотри, хочется ли тебе дальше покупать или нет. Может быть, ты, когда уже вернешься, у тебя получится поговорить с супругом и не не надо будет ничего заполнять.
Да, то есть подождать- как вариант решения пробле На самом деле, это хорошо. В принципе, подождать- это всегда, наверно, хорошо. Спасибо те большое за твои советы, за то, что выслушала.
Всегда пожалуйста, обращайся ещё!